その時は、ちょっとまた、ずれっていうところに出てきてしまいましたよね。
うーん、ん、え、それはなんか、その、うじゃ、韓国に実際留学に行って、で、ま、でも、親御さんに、ん、大学院でも、い行ったらって、こう、言われることに対して、こう、自分の中で葛藤というか、悩みというか、そういうのはなかったんですか？
うんうん。 うん。 うんうん。 あ、でもすっごくあって、なんかいざ、こう、韓国に行くと、まあ、その、外国の同じように交換学生で来てる英語圏の人と出会って、あ、やっぱり、英語もできないとな、みたいな。で、まあ、親が、こう、英語圏に行かしたがっていたのは、ある意味、こういうこともあるからか、みたいなところで、あの、繋がれるげんあの、国の人の数がやっぱり大きく違うので。で、そうなった時に、もうほんとに、あ、じゃあ、大学院ってなった時も、あの
うんうん。 うんうん。 うんうんうん、うん、うん、 しかに。